Ja, gut, es wird definitiv besser sein, als sich irgendwie 'ne Tafel Schokolade reinzuziehen. <snorts> Das sind wir uns glaube ich, einig, ja. <clears throat>
Ja, definitiv. Ja, genau.
Ja, aber cool, ich werde das auf alle Fälle mal probieren. Und <chuckles> Ja, mit so
Ja. Und und viel viel trinken auch, ne? Dass dass halt auch gar nicht so der der Heißhunger da kommt. Also viel Tees auch trinken, abends ruhig mal 'n Tee trinken. Da gibt's auch ganz tolle Tees, die gerade auch so so 'n bisschen Stressabbau, äh f äh, dann fördern. Und ja, das würde ich halt alles so, mit einbauen.
Mhm. Ja, also grad grad sowas wie Früchtetee oder so was könnte ich mir da gut vorstellen, die ja jetzt also jetzt keine keine extra gesü also ungesüßten Früchtetee, sagen wir's mal so.
Mhm. Ja oder oder so m Ja, ja, genau. Da kannst du auch gerne, äh, Stevia nehmen. Stevia ist auch so 'n ähm, so 'n Kraut, was von Natur aus süßt ne?
Mhm. Ja, das ist so 'n Zuckerersatz quasi ohne ohne Kalorien. Ja.
Mhm. Das Genau. Da das genau, das gibt's es halt auch als Pflanze, kannst du dir 'n paar Plätt 'n paar Blätter abzupfen und dann mit in den Tee reintun und schon ist der Tee auch süß, ne? Also es gibt's s s
Ah, okay, ka ah k es läuft gut, das wusste ich jetzt auch noch nicht, dass ich das quasi so wie wie wie so 'ne Minzpflanze vielleicht zu Hause habe und mache mir da paar Blätter ab. Ah, ist auch nicht schlecht. <laughs>
Ja, ja, ja. Genau. Richtig. Genau. Ja, da gibt's halt so viele Möglichkeiten. Oder sich einfach mal am Wochenende mal schauen, vielleicht sich auch so 'n so 'n kleinen Plan machen. „Was möchte ich jetzt essen die Woche über? Was was kaufe ich jetzt ein für die Woche, was ich so mitnehmen kann“, ne? Und dann, hat man das auch parat und kann das jederzeit dann, im Auto oder was weiß ich, so zwischendurch snacken.
Mhm. Ja. Ne, das sind schon echt coole Ideen und ich, werde da bestimmt, dass ein oder andere direkt mal probieren.
Mhm.
Und bin wirklich sehr gespannt. Also hast mir da hast mir da, sehr geholfen und ich halte dich da wirklich mal aufm Laufenden. Ich freue mich schon drauf. Danke dir.
Wie? Ja super, dann wünsche ich dir viel, viel Erfolg dabei und ja, ich glaube an dich. <giggles>
Dankeschön, <chuckles> mach's gut.
Bitte, tschüss.